Mhm. Definitiv. Ähm, kannst du das noch mal thematisieren, warum das wichtig ist?
Ja, ähm, ich glaube, man muss einfach so 'n bisschen die Zusammenhänge verstehen. Und, äh, viele Menschen sagen ja dann auch immer so dieses: „Ach, we wenn ich alleine mich jetzt verändere und alle anderen nicht, äh, das bringt doch dann sowieso nichts und alle anderen geben sich keine Mühe. Warum sollte ich das denn tun?“ Dann, ähm, genau, das also, <sighs> wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, jetzt habe ich grade den Faden verloren. Moment, genau. Aber dieses, ähm: „1 Person alleine kann nichts verändern,“ das denke ich, ist eben nicht wahr so. Und 1 Person kann schon super viel verändern und, ähm, ja, auch ihr a Umfeld zum Beispiel extrem beeinflussen, alleine dadurch, dass man dann vielleicht jetzt, äh, nicht mehr im Riesensupermarkt einkaufen geht, sondern vielleicht auf den Wochenmarkt oder so, ne?
Ja, also, mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja.